Вот у меня есть такая проблема, которая меня очень и очень волнует. Она мне неприятна, и мне хочется как-то её, в общем, решить, потому что, а, у меня и у моего мужа разный подход на к воспитанию детей. Он сторонник, э, наказаний, так скажем, а я сторонник всё-таки разговора с детьми, потому что это уже не маленькие дети, это подростки, это такой сложный возраст. И мне кажется, что если их без конца наказывать и ничего им не объяснять, то ситуация еще ухудшится. А он считает, что нужно быть жёсткими, э, иначе дети сядут
Понимаю. Да.
на шею.
Ясно.
И потом, в общем, в результате, э, того, что мы спорим, как нужно решить проблему с наказаниями, а, в общем, мы её никак не решаем, а мы решаем, кто прав, кто виноват из нас, а, чьи методы воспитания лучше применять. И, в общем, и получается, что мы друг с другом ссоримся из-за этого, и проблема с наказанием детей тоже никак не решается.
Поняла.
Ну, в общем, вот такая ситуация. И, возможно, не знаю, ты, может быть сможешь дать какой-то совет?
Я разделяю твои чувства по поводу твоей проблемы. Вот, постараюсь тебе как-то помочь в этом вопросе. А, скажи, пожалуйста, а, муж полностью принимает, э, как бы разделяет с тобой, э, н ну, процесс воспитания детей или же часть, ответс большая часть ответственности лежит на тебе, и он просто там, ну, может, э, сказать свои только недовольства.
Ну нет, он очень активно, а, принимает участие. Мне даже хотелось бы, чтобы это было было б меньше активности с его стороны, и мне кажется, тогда я бы могла как-то легче договориться, что ли, с детьми. А он, э, когда что-то случается, он, в общем, сразу начинает <chuckles> бросать им какие-то угрозы: "Я вам то, я вам это, я вот это отберу и вот это вот не дам". Ну, в общем, вот с помощью каких-то угроз бесконечных и наказаний он считает, что он может чего-то добиться, считает, что, в общем, с подростками надо себя вести жёстко, потому что они, ну, ничего не понимают, как он говорит, и если их, э, не держать в ежовых рукавицах, они натворят каких-то бед. Ну то есть он как бы беспокоится, а. Не то, что ему всё равно, он, наоборот, очень сильно беспокоится, как бы они чего плохого не сделали, но мне просто кажется, что такими методами, ну, вряд ли можно что-то добиться.
Ясно. Ясно. Я понимаю тебя. Я вижу, что у ти у вас очень ответственный такой папа и у него своё такое представление о воспитании детей. А у тебя более такое получается демократическое, ты больше понимаешь детей, пытаешься, а, войти в положение и, э, ну, пытаешься решить, э, всё о ра ра разговором, как бы, пониманием.
Мгм. Ну, просто я вспоминаю себя в этом возрасте и, а, как бы думаю, чего бы мне хотелось, если бы я что-то натворила, как бы мне хотелось, чтобы мои родители, например, со мной поступили. И я точно знаю, что если на меня кричать и чем-то мне угрожать, а, то я, например, буду делать даже нарочно, может быть.
Верно, согласна.
М, поэтому я понимаю, что мне, например, вот в этом возрасте хотелось бы, чтобы вот родители просто со мной поговорили, потому что на самом деле очень многие вещи подросткам просто непонятны. Они делают не потому, что они такие зловредные, но потому, что ещё просто опыта нет. Просто, ну, не понимают, что делают. Ну вот, не ведают, что творят, как говорится. Вот поэтому нужно им объяснять, и, мне кажется, многие проблемы действительно отпадут.
Ясно. Да. А скажи, пожалуйста, вот у вас, э, вот мне просто интересно знать, а, к кому дети ближе и к а, кому они чаще прислушиваются и открываются? А, с тобой открываются и прислушиваются к тебе или, а, к мужу?
Мгм. Ну, со мной. Ну, они его просто боятся, мне кажется, немного. А, боятся, что вот он начнёт кричать. Это ж кому это приятно, если на него кричат. И поэтому, м, они, конечно, если что-то случается такое неприятное, они идут ко мне. Даже со всякими мелочами, а, всё равно ко мне, потому что я, видимо, не кричу, хотя я могу, конечно, и посмотреть страшным взглядом, но я хотя бы не кричу. Поэтому, ну, первая всегда узнаю я о каких-то неприятностях, а потом уже мы придумываем, как сказать папе.
Конечно. <chuckles> Да. У тебя, вообще м, отличный подход вот к воспитанию через себя. Это просто вот здорово. Ты пропус пропускаешь через себя и думаешь, а как было у тебя, и как и как ты чувствовала себя в этом возрасте, и как бы ты хотела бы, чтобы, к а, а, как бы, ну, к тебе той, которую в том возрасте, а, обращались. И ты вот нашла вот замечательный такой подход к детям, что через г разговор, а, как бы ты бы услышала бы проблемы бы лучше. И так ты пытаешься таким образом тоже воспитывать своих детей, и д к ним достучаться, и к ним, как бы, найти подход именно через разговор. А, очень здорово. А как ты думаешь, если вот просто вот с мужем сесть 1 на 1? Потому что я вижу, что ты говоришь, что у вас из-за этого места воспитания у вас получается разлад в семье, из-за того, что вы сразу начинаете спорить, кто прав, кто виноват да, к у кого лучше методы воспитания. Ну вот. Если вот просто с ним 1 на 1 без выяснений и там, а, а, ну, к какой-то проблемой ситуации по поводу детей. А просто с ним поговорить, сказать: "Ты вот замечательный папа, как бы я тебя прекрасно понимаю". Потому что, ну, как бы, чтобы не резко так с ним, да, м, сразу ему ставить. Аккуратно сказать, что: ты, хорошо, как бы, да, у тебя вот есть сильные какие-то стороны. А, вот то, что, например, тем, чем он будет, например, то, что от него зависит- это будет часть твоя, а вот то, что вот касается, а, например, воспитания детей, если что-то нужно, какую-то проблему разбирать, давай тогда мы разделим. Этим буду заниматься я. Как ты думаешь, если поговорить и объяснить, и как бы сказать, что сильная сторона твоя, ты будешь заниматься там этой частью, э, к например, по поводу детей, а именно воспитание и разбор каких-то проблем- будешь заниматься ты?
Мгм. Мгм. Да. Мгм. Ну да, понимаю. Ну, вот знаешь, щас вот ты это сказала, и я <inhales> подумала, что я могу бы м могла бы, э, сказать, что: "давай сначала мы попробуем сделать так, как я делаю- поговорить. И если разговор не поможет, тогда ты уже там придёшь со своими угрозами и наказаниями". Как ты думаешь?
Отлично, отлично. Это очень хороший вариант, потому что, а, зная, что дети хотели бы с тобой поговорить, как бы, да, у тебя получается, ты и не отказываешь ему в том, что, как бы, его, с э, как бы, его способ воспитания тоже рабочий вроде бы как. Но в то же время ты знаешь силу, э, с с с именно со своей стороны, силу своего воспитания, что, как бы: давай начну я, и если вдруг не поможет, то, да, как бы, перейдёшь ты. Я думаю, это было бы хорошей, как бы, альтернативой и хорошей помощью именно в решении вашей проблемы. То, что, чтобы ваша семья, наоборот, как бы, была более крепкой, а не, как бы, да, распадалась из-за мелких, например, к просто выяснения отношений, что не стоит того, конечно же.
Сработает это? Мгм. Мгм. Мгм. Ну, мне, конечно, не хочется, м меня это очень огорчает, то, что мы вот, э, ссоримся из-за м воспитания, из-за из-за того, каким образом воспитывать детей. Как бы казалось, э, нужно тут совместно решать проблему, а мы, наоборот, ссоримся. Ну вот я попробую вот так. И в я думаю, что, а, в большинстве случаев, а, да, до угроз и наказаний и дело не дойдёт, потому что, мне кажется, будет достаточно разговора. Потому что в большинстве случаев это какие-то мелкие провинности, которые, ну, просто вообще никаких наказаний не требуют.
Конечно. Верно.
Ну, а уж если на самом деле, например, ну, подростки же, они могут всё что угодно натворить. Если это будет, э, действительно кой ток такое, ну, крупное какое-то происшествие, ну, возможно, наказание, кстати, и не помешает.
Хорошо, значит, получается, как бы 2 вида воспитания. С одной стороны, если мелкая, то как бы решаешь ты
Мгм.
разделение, а если что-то серьёзное и там, где действительно нужно применить более, м, ну, строгость по отношению к подросткам. Чтобы они знали, что, как бы, это очень серьёзно и что ни нельзя переходить за эти рамки, то ты уже делегируешь делегируешь эту проблему своему мужу. И тогда получается, что у вас разногласий будет меньше в семье.
Ну да. Ну, я надеюсь, под я надеюсь, что он м мой план х примет хорошо, что ему это подойдёт, и больше мы хотя бы спорить из-за этого не будем, а, ну, вот будем действовать по плану, как договоримся. Надеюсь, что это как-то и и мир какой-то в семье установится, и мы не будем ссориться из-за того, что у нас разные такие взгляды на воспитание, но и, может быть, и детям будет легче, потому что они будут знать, что сначала я буду говорить, и не б не так будет страшно.
М. Отлично, отлично. А, и, может быть, ещё 1 вариант, может быть, он п станет рабочий для вас. Может быть, вам, а, к а, в виде и игровой формы проводить какие-то общие занятия, где нужно, например, делиться на группы, на команды, и команда постоянно будет разная. Иногда ты с мужем против з ваших детей, иногда, наоборот, <chuckles> кто-то из ваших детей, наоборот, а с мужем, оди а, д другой ребёнок с тобой. И в этих, может быть, э, командах, когда они у вас тоже будут меняться, и ситуации тоже б будут меняться в игре- в этой игровой форме, наоборот, и, э, тоже истину находить. Вроде бы как игра, несерьёзно, но в то же время решение какой-то проблемы. И через эту игру тоже проживать, проигрывать и проходить эти трудности вместе. Как ты думаешь, могло бы это сработать?
Мгм. Мгм. Мгм. М. Интересно. Мгм. М. Мгм. Ну, я думаю, что это интересно. Во всяком случае, звучит очень заманчиво. И если мы будем разбиваться на такие странные пары, <laughs> то, возможно, дети будут лучше понимать, э, папу, из-за чего он так нервничает, кричит и ругается. Ну, а может быть, папа будет лучше понимать детей, которые, в общем, м, делают какие-то мелкие проступки, не потому, что они такие зловредные, но потому, что просто ничего не понимают.
Да. <chuckles> Абсолютно. Согласна.
Ну, вот как-то надеюсь, что это всё решится. Спасибо тебе за советы. А, я ещё в в продумаю, как мне разговаривать с мужем, как начать-то 1 разговор, но вот если бы, наверное, я с тобой не поговорила, возможно, и в мы продолжали бы ссориться. <chuckles> Так что спасибо большое за то, что ты поговорила, дала советы. Я очень рада, что я к тебе обратилась.
М. Я очень рада была помочь, дать совет. И надеюсь, что хотя бы 1 этих советов поможет укрепить вашу красивую и дружную семью. Удачи!
Спасибо.